อืม โอ้โฮ ก็ดีนะคะ เอาจริง ๆ แล้ว ก็คือแบบว่า เป็นการสอนไปในตัวเนาะ บางทีนะ หน้า ในหน้าจอมันก็มีทั้งแบบประโยชน์เนาะ แล้วก็มีแบบว่าทั้งโทษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมัน เขาเรียกว่าไรอะ มันก็น่าจะปรับ ปรับไปตามยุคตามสมัย เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็มีผล ผลเยอะ คือถ้าสมมุติแบบ ลูกเราแบบไม่ได้รู้แบบ เกี่ยวกับแบบ เขาเรียกว่าไร เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลย อะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะตามแบบเพื่อน ๆ ไม่ทันด้วย อะไรประมาณนี้ อืม แล้วทีเนี้ยเรามีการที่จะแบบว่า จะสอนเขา ยังไง แบบว่ารู้จักแบบคุณค่าของเทคโนโลยีว่า เออ อันเนี้ยประโยชน์นะ แต่ อันเนี้ยมันเป็นโทษของมัน
อืม ใช่ อืม อืม ใช่ค่ะ อืม! อืม ใช่เลย ค่ะ อืม ก็ตอนเนี้ยจริง ๆ ด้วยวัยของเขาอะ เราก็ยังให้เขาแบบ ดู คอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์อยู่ แล้วก็ให้เขารู้จักการแบบ ว่า เอ่อ <tsk> จัดการตารางเวลาของตัวเองอะว่า ส เขาต้องทำสิ่งที่ควรต้องรับผิดชอบก่อนนะ ก่อนที่จะไปดู ดูจอหรือว่าดู เล่นมือถืออะไรต่าง ๆ อะไรเงี้ย แล้ว แล้วให้เขา เอ่อ เหมือน <tsk> โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญก่อน อย่างเช่น บางทีเนาะเขาก็จะแบบว่า มี มีแท็บเล็ต ของเขา ที่เขาใช้ไว้เล่น อะไรงี้ ใช่ไหมคะ เราก็จะสอนเขาเลยว่า ถ้าในระหว่างเดินอะห้ามดู ก็คือต้องแบบว่า ต้องใช้ ต้องเล่นตอนที่แบบนั่งดูเท่านั้น เป็นกิจจะลักษณะนะ ไม่ใช่แบบว่า เดินไปเดินมาถือไปด้วย ตาดูจอแล้วก็แบบเดินไป มันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อะไรเงี้ย แล้วก็ เหมือน สอน ให้เขาแบบ เหมือนใช้อย่างถูกวิธี แล้วก็แบบมีกิจจะลักษณะมากกว่า อะไรเงี้ยค่ะ เป็นไปในทางนั้นก่อน
อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ อืม อืม โอ้โฮ ก็ดีนะคะ เอาจริง ๆ ก็คือให้เขารู้จักแบบว่าสิ่งดี ๆ ก่อนเนาะ แล้วก็ค่อยสอนแบบว่า เออ ว่าอะไรแบบมันไม่ดี อะไรอย่างงี้ อา เออ แล้วอย่างงี้ เห็นเขามีแท็บเล็ต เป็นของเขาด้วย ปกติก็คือใช้แท็บเล็ตในการเรียนด้วยไหมคะ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ อืม! ใช่ค่ะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกเขานะว่าเป็นของเขา เราบอกว่าอันเนี้ยเป็นของครอบ ครัว เราบอกว่าอันเนี้ยเป็นของครอบครัว นะ ไม่ใช่ของ เขา คือถ้าเขาจะใช้หรืออะไรก็ตาม ก็ต้องมาขอก่อน ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะแบบว่า เฮ่ย หยิบไปใช้ได้เลย อะไรเงี้ย เราก็ต้องบอกว่า "เอ๊ะ อันเนี้ยมันเป็นของส่วนรวมนะ" เพราะฉะนั้นก็คือแบบว่า ต้อง แบ่งกันใช้ ต้องมาขอก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เหมือนเวลาที่เขาดู อะไรอย่างเงี้ย บางทีเราก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาดูคนเดียวนะ เราก็ต้องแบบพยายามดู พยายามพูดคุยในระหว่างที่เขาดูไปด้วยอะ เพื่อให้เขาแบบ เหมือนเราได้ ได้ ฟ เอ่อ ถามความคิดเห็นเขาว่า เขาคิดยังไงกับเรื่องนี้? เป็นยังไง? เรื่องไหนดีไม่ดี? คือมันก็ได้สอนเขาไปด้วยในระหว่างที่เขาดู อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อา

โอ้ ดีมาก ๆ เลยค่ะ เอาจริง ๆ แล้วเนาะ ถ้าแบบ แบบว่า คือมันเหมือนเป็นการใส่ใจลูกในระดับหนึ่งด้วยแหละที่แบบว่า เราจะรู้ว่า เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร มันก็จะแบบว่าได้ปรับไปในตอนแบบว่า ที่แบบมันกำลังปรับได้ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเผื่อแบบเริ่ม ต้น น่ะ เราคิดว่า มันน่าจะแบบ ก็ง่ายดีอะค่ะ แบบก็ง่ายเนาะในการที่แบบว่าเวลาจะต่อยอดไปแบบว่าอะไรที่แบบสูง ๆ แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ วิธีการจัดการหน้าจอ แล้วก็การใช้มือถือในบ้านเราอาจจะไม่ได้แบบเคร่งขนาดนั้น แต่ว่าเรารู้สึกว่า เราอะไว้ใจลูกเรา ที่เราสามารถปล่อยให้เขาใช้ได้เอง โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่า เขาจะไปดูอะไรที่ไม่เหมาะสม หรือว่าเขาจะดูนานเกินไป หรืออะไรเงี้ย เพราะเรารู้สึกว่า ตอนเนี้ยเราไว้ใจเขาได้แล้วอะค่ะ
อืม